ถ้าลดความง่วงเฉย ๆ เนี่ย มันจะแค่แบบรู้สึกว่า เออ ไม่ง่วง แต่สำหรับเราอะค่ะ เรารู้สึกว่า มันเพิ่มพลังจริง ๆ นะคะ เพราะว่ามันจะมีอาการอย่างที่บอกคุณไปอะค่ะ มันจะมีอาการตื่นตัว แล้วก็เหมือนมี เหมือนมีแรงทำอันนู้นอันนี้ อะไรอย่างเงี้ย แบบตลอดเลย แล้วก็ทำให้ใจเต้นแบบว่า เนี่ยอย่างที่พูดเนี่ย ก็คือเดี๋ยวคุยกับคุณจบ แล้วคงต้องไปคุย โทรหาเพื่อนอีกอะค่ะ เพราะว่ามันรู้สึกอยากจะพูด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ พูดไม่หยุดเลย เออ ใช่ ๆ
อือ ค่ะ อือ อ๋อ อยากจะพูด อยากจะพูด ว้าว เริ่ดไปเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราอาจจะต้องลองบ้างแล้ว เพราะว่าบางทีเราอยากจะพูดนะ แต่เราไม่มีแรงจะพูดต้องเติมคาเฟอีนกันหน่อยแล้วค่ะ
ต้องลองค่ะ มันต้อง แต่ว่าเราอะก็เคยไปถามแบบหมอ ขึง ถึงขั้นไปถามหมอเลยนะคะ อ๋อ ไม่ใช่ค่ะ พูดผิดไม่ใช่หมอ เขาเรียกว่าเป็นนัก เอ่อ เป็นหมอ เขาเรียกอะไรอะ แบบพวกขายยาอยู่ตามร้านน่ะค่ะ เภสัช
อืมค่ะ อืม ๆ ๆ
อืม ใช่ เพราะว่าเราอะเคยสั่งซื้อยาลดความอ้วนมาตัวหนึ่ง หลังจากแบบพยายามลดความอ้วนแบบว่ามาหลายสูตร อา หลัง ๆ ชักดื้อยา ก็เลยเหมือนแบบว่าไปเจออันหนึ่งเขาเคลมว่า เขาอะเป็นสูตรแบบว่าชาเขียวไม่อันตรายเป็นสูตรธรรมชาติ เราก็ซื้อมากินค่ะ โอ้โฮ คุณคะเท่านั้นล่ะค่ะ อันเนี้ยมันไม่ได้แค่แบบดีดนะคะ อันเนี้ยหัวใจจะหลุดออกมากองไว้ข้างนอกมันตึก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม
ค่ะ โอ้ อือ อุ๊ย! มันมีความรู้สึกยังไงคะ? คือ หัวใจคุณเต้นเร็วกว่าผิดปกติเหรอ?
ใช่คุณ แล้วมันแบบ เหมือนแบบนอนไม่ได้เลยอะ มันรู้สึกแบบว่า อุ๊ย ใจเป็นอะไร ต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่า อย่างเงี้ยค่ะ เออ <chuckles> ใช่ ๆ ค่ะ ก็ ก็โทร อึบ รับเผอิญ ไอ้ ไอ้ยาลดความอ้วนอันเนี้ยเขาก็โทรมาพอดี เขาก็บอกว่าแบบว่า "สวัสดีค่ะ ค เอ่อ คุณคนนี้จึ๊ก ๆ ๆ ๆ ใช่ไหมคะ? ลูกค้าโทรมาติดตามแบบว่าผล ผลของยาเป็นยังไงกินดีไหมคะ?" เท่านั้นล่ะค่ะคุณ เราก็ใส่เป็นชุดแบบว่า "นี่มันยาอะไรคะคุณ?" อะไรอย่างเงี้ย "แบบทำไมกินแล้วมันแบบว่าหัวใจเต้นแรงขนาดนี้" เขาก็บอกว่า เขาก็เงียบไป เขาบอก "ขอโทษนะคะ อันเนี้ยเป็นคนที่แพ้คาเฟอีนอยู่แล้วเปล่าคะ?"
อันนี่ อันนี้แอบอัน ตราย นะคะ อืม อ๋อ อือ ๆ ๆ

เราไม่รู้ว่า อาการเนี้ยมันเรียกว่าอาการแพ้ไงคะ เพราะเราเข้าใจว่าแบบ เออ ทุกคนก็คงกินแล้วก็เป็นเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบเราก็มาเรียนรู้ว่า เอ่อ อย่างพี่ชายเราอะกินกาแฟดำไปวันละ 4 แก้ว เขายังนอนหลับ เออ ใช่ ก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะ เราต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะ เพราะไอ้ ไอ้ยาลดความอ้วนอันนั้นน่ะ เขาก็ยังพูดไม่จบ เขาก็บอกว่า เออ ไม่รู้ค่ะว่าแพ้หรือเปล่า? แต่กินแล้วมันก็มีอาการเงี้ย เขาก็เลยบอกว่า "คือทางเราอะค่ะ สารสกัดเนี่ยเป็นชาเขียวล้วนนะคะ มันไม่มีฤทธิ์อย่างอื่นเลย เพราะฉะนั้นน่ะคุณ น คุณน่าจะแพ้กาเฟอีน เพราะฉะนั้นน่ะ ให้คุณลองไปตรวจดู" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม อ้อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อย่างงี้นี่เอง อืม ๆ ๆ แล้วพอเราไปตรวจดูเนี่ยปรากฏว่า เราแพ้กาเฟอีนจริงไหมคะ?
ก็ไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนค่ะ? เอาจริง แต่ก็แบบว่ามีหมอตี๋ มีหมอตี๋ เขาเรียกเภสัชที่แบบสนิทกัน แล้วเขาก็เก่งมาก อะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบ เออ ไปถามเขาว่าแบบว่า เออ อาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพ้กาเฟอีนไหม? เขาก็บอกว่า ถ้าจะเรียกว่าแพ้ก็คงจะได้ แต่ก็ไม่ถนัดปากมากนัก เพราะว่าให้เรียกว่ามันเซนซิทิฟดีกว่า มันแบบว่าอ่อนไหว เขาเรียกอะไรอะ
อ้าว ค่ะ อืม อืม อ่อนไหว
อ่อนไหวกับแบบ อะฮะ เกี่ยวกับกาเฟอีน อา ไวต่อกาเฟอีน ใช่ ๆ เขาก็บอกว่า เออ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ย เหมือนแบบว่าฤทธิ์ของยาของแต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากัน อย่างบางตัวเนี่ย อะ อย่างเช่น ยานอนหลับอะค่ะ คือคนอื่นน่ะ เขากิน Melatonin กัน ใช่ไหมคะ เขาก็แบบกรอกเป็นกรัม แบบเราเห็นคนบางคนน่ะกินเป็นกำเลย ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
ไวต่อกาเฟอีนงี้เปล่าคะ? อืม ค่ะ อือฮึ โอ้โฮ กินมากมายเลยนะคะเนี่ย แสดงว่า ร่างกายนี่ค่อนข้างจะแบบว่า อืม นะ
ใช่ อืม แต่เราอะค่ะกินนิดเดียวอะ ก็คือหลับแล้ว หลับถึงขั้นที่ว่า ตื่นมาอีกวันน่ะไม่รู้ตัวว่า แบบอันเนี้ยตื่นหรือว่าฝันอยู่ เราเป็นแรงขนาดนี้เลยอะค่ะ
โอ้โฮ อาการน่าเป็นห่วงนะคะคุณ